देखिए, जब भी मैं कोई नई चीज़ करने की शुरुआत करना चाहता हूँ अपने मन में, तो कहीं न कहीं एक असफलता का डर मुझे बार-बार आने लगता है और उसका भी कहीं न कहीं एक आना जायज़ है क्योंकि एक बार मैंने इसी तरीके की चीज़ों को अपने मन में लाया था, कोशिश भी करी और उस वक़्त मैं बड़ी बुरी तरीके से असफल हुआ। तो तब से, वो जो एक डर का माहौल था मेरे अंदर, वो बैठ चुका है और इसके चलते हुए ऐसा आ रहा है कि अब मैं कोई भी छोटे कदम लेने से पहले भी बहुत डरता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे अपना शरीर पे काम करना होता है कि चलो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं और अपनी सेहत को डाउन करते हैं। तो वो जो एक माहौल या फिर बोल सकते हैं ना वो जो बात होती है, वो कहीं न कहीं मुझे डर लगने लगता है कि अगर नहीं हुआ और अगर मैं करने चला गया, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई जोखिम लेना पड़े। तो ये जो एक डर का सिलसिला मेरे अंदर आके बैठा, ये इतने बुरी तरीके से बैठ गया है कि अब मेरा जो अपना एक खुद का इक्स ब बोलते हैं ना कि खुद का नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, वो भी बदल रहा है। आए दिन हर छोटी-मोटी चीज़ों में डर लगा रहता है कि ये चीज़ अगर नहीं हुई, ये चीज़ फेल हो गया, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे उसके लिए कोई ऐसी सलाह दें कि जिससे मैं इस डर से अपने आप को बाहर निकाल सकूँ। जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल अ, मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करूँगा और जानकारी के लिए मुझे आपसे अ, कुछ प्रश्न भी पूछने पड़ेंगे। तो आप मुझे अ, बताइए कि आप किसी हॉबी या फिर किसी अ, शौक़ की की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं?
जी, हाँ, बिल्कुल। मुझे एक हॉबी की ही शुरुआत करनी है। सबसे अच्छी जो मुझे हॉबी लगती है वो कहीं न कहीं मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है।
अच्छा। जी।
मगर, दिक्कत यही है, मुझे ये लगता है कि आगे चल के अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ, तो वो जो एक डर है उसके चलते हुए मैं अपनी इस हॉबी की शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बार कोशिश करी पेंट उठाया, ब्रश उठाया कि लाओ कुछ बनाते हैं मगर डर रे रहता है कि ठीक है अगर आप कुछ अच्छा बना भी लेंगे तो हो सकता हो ये चीज़ बिकेगा कि नहीं बिकेगा? इस चीज़ का डर। कई बार ये होता है कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं वो चीज़ सही बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर उसमें छोटी-सी भी दिक्कत हो गई, तो उसका डर। तो ये जो एक डर आने लगता है ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फिर आदमी को बहुत मुझे खासकर असफलता की ओर लेने लेके जाने लगता है। जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आप शौक की बात कर रहे हैं, जो आप हॉबी की बात कर रहे हैं, इसको शुरू करने में आपको किस बात का डर लगता है? अ, किस चीज़ का आपको डर लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी? या बाकी जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो तम तमाम सारे जो ख़यालात है वो भी आप मुझे बताइए कि किस तरीके के आते हैं आपके अंदर?
हुँ। जी। देखिए, सबसे पहले तो ये आने लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो नहीं नाम की चीज़ है, सबसे पहले मुझे ये आती है और उसके बाद दूसरी चीज़ आने लगती है मुझको खुद से ही ज़्यादा शर्म, कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को कैसे चेहरा देखूँगा? मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे आस पड़ोस क्या बोलेंगे और खासकर मेरे दोस्त, वो तो मुझसे यही कहेंगे की देखिए आपने कुछ चीज़ की शुरुआत करी, आपको वो चीज़ पसंद भी था, मगर आप उसमें भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो ये जो एक बोलते है ना ये एक डर का माहौल और डर से ज़्यादा शर्म का माहौल, मुझे बहुत रोकता है। हर उन चीज़ों को अगर कभी भी चालू करने जा रहा होता हूँ, तो यही एक शर्म की वज़ह से मैं शुरुआत नहीं करता हूँ। पेंटिंग को अगर मैंने बात बताई, मैंने शुरुआत में शुरू किया, चीज़ों को करता था, बाहर अगर करके आपको उसको रखना पड़ेगा तो वो धूप में सूखती है, तो जब मैं करके लोगों को अ, बाहर रखता था पेंटिंग्स को, तो लोग आके देखते थे वो वो कहीं ना कहीं हमसे ये बोलते थे कि इसमें आपके अंदर ये कमी है उसमें इस पेंटिंग में ये कमी है। तो वो जो एक डर था वो फिर पैदा होने लगा कि लोग कमियों से ज़्या वो खूबियों से ज़्यादा कमियाँ देखने लगे, लोगों को ये लगने लगा कि नहीं आपके अंदर तो हो ही नहीं सकता है और वो चीज़ फिर मेरे अंदर बैठने लगती थी कि नहीं शायद वो लोग सही बोल रहे हैं, मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो ये जो एक चीज़ आ गई इसके चलते हुए फिर धीरे-धीरे करके जो ये मेरे पेंटिंग का शौक़ था ये भी कम होने लगा क्योंकि फिर हमें भी समझ में आया, घरवाले भी बोलने लगे, आप कर रहे हो इसमें कितना जोखिम लोगे, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप आगे जाके क्या करोगे? तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए जो मेरे अंदर एक अजीब-सा एक दर्द उठा, वो दर्द का कोई निवारण नहीं मिल रहा था और समय के साथ-साथ वो जो असफलता की चीज़ थी, वो मेरे ऊपर हावि र होती गयी और एक आज एक ऐसा समय आ गया है कि जब कभी भी मैं अपने उस ब्रश को उठाता हूँ, तो मेरा हाथ कांपता रहता है उन चीज़ों को छूते हुए। जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ तो आप मुझे अ, थोड़ा-सा और बताइए कि अ, जो ये च हो रही है आपके साथ, जो आप डर महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपने कोई कदम उठाया या फिर कोई कोशिश की है जिसका कि अ, परिणाम भी कुछ आया होगा तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल मैंने उन चीज़ों को सही करने के लिए कोशिश करी है, लोगों से मैंने बातचीत करी, ढूँढ़ा कि ऐसी चीज़ों को अपने आप के अगर डर को बाहर निकालना है, तो क्या करना है? उसके लिए पहले तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को जोड़ा, जैसे अब मैं सुबह टहलने जाने लगा हूँ। योगा योगा क्लासेस जॉइन करी, वहाँ पर योगा करने लगा। लोगों ने ये बताया की ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं न कहीं आप जब करने लगते हैं, तो आपको वो जो डर होता है, वो समय के साथ-साथ आपके शरीर से जाने लगता है और आप एक अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस का फ़ीलिंग आने लगती है, तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई हम इन छोटी-मोटी चीज़ों को करने लगे, उसके बाद लोगों ने भी हमें सलाह दी, मैंने भी पढ़ा-लिखा, किताबें पढ़ी और ये पाया कि अगर मुझको एक चीज़ का शौक़ करना है, अगर उस हॉबी को आगे ले जाना है, तो मुझे कोई बड़ी चीज़ से नहीं मुझे छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करनी होगी। तो उसके लिए फिर मैं छोटी-छोटी पेंटिंग्स करने लगा अ, कई बार ऐसा होता था की कोई जैसे बोल देता था की मेरे घर के बाहर कोई डिज़ाइन बना दो आके। तो मैं फिर वहाँ पर जा के डिज़ाइन बनाने लगा क्योंकि मुझे वहाँ का पैसा नहीं मिलता था, मगर ये रहता था की हाँ, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ और सामने वाला अगर सरा सराहनीय कर देता है, कि आपने तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई। तो उससे जो वो थोड़ा-थोड़ा करके जो मेरे अंदर एक असफलता का डर था, वो कम होने लगा और समय के साथ-साथ जो एक जोखिम लेने की क्षमता थी, वो भी बढ़ने लगी। तो हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये आज भी मैं कर रहा हूँ। मगर अभी पूरे तरीक़े से वो चीज़ मैं निकल नहीं पाया हूँ, अभी भी कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जब वो अचानक से सामने आ जाती हैं तो फिर मैं उसी डर में अपने आप को बाँध लेता हूँ और फिर उस उस चीज़ों से बाहर नहीं निकलता हूँ, डर के मारे।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ तो आप मुझे थोड़ा-सा और बताइए कि अ, जब आपने ये जो डर है इसका सामना किया, तो फिर आपके अंदर अ, कैसा भाव महसूस हुआ आपको? आपको थोड़ी अ, चिंता महसूस हुई या फिर आपको आपने बताया कि शर्म भी आपको थोड़ी-सी महसूस हुई? तो फिर आपको जो भावनात्मक तौर पे जो अ, आपने क्रिया किया, वो उसमें म मतलब आपने क्या करने की कोशिश की? और अ, कौन सी ऐसी भावनात्मक चीज़ थी जो आपको काफ़ी सुकून भी दे सक दे रही थी उस समय पे?
देखिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा हमें सुकून दे रहा था, ये जो चीज़ें हमें आराम का कोशिश करने में मदद कर रही थी, वो थी हमारी एक तो अ, योग करने की चीज़ें, जब हम टहलने जाते थे, तो वो बड़ा मदद करता था। हम अगर 10 से 15 मिनट के लिए टहल लेते थे, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, मेरे अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास आ जाता था, कि नहीं शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बेहतर कर सकता हूँ। अगर ये हॉबी नहीं आगे चल के समझ पाई या फिर नहीं चल पाई, तो इसके अलावा मैं कुछ और ढूँढ़ूँगा, मैं अपनी उस असफ़लता को सफ़लता में कैसे बदलूँगा, इस चीज़ों पे मेरा फिर ज़्यादा ध्यान जाता था। मगर ये जो चीज़ें रहती थी ये बड़े कम समय के लिए आती थी, ये ज़्यादातर चीज़ें मेरे साथ सुबह रहती थी, जैसे-जैसे सुबह ढ अ, ओ सूरज उगने लगता था, वैसे-वैसे करके वो जो एक डर होता था, वो फिर बढ़ने लगता था, क्योंकि दिन में आप जब उठ जाते हैं, आपके घर वाले पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? आप आपकी दिनचर्या क्या होने वाली है, आप बाहर कहीं निकलते हो, लोग आपसे पूछते हैं, अच्छा आप ये कर रहे हो? आप तो वो करते थे, आपने उसको क्यों छोड़ दिया? तो, कहीं न कहीं बाहर निकलने का डर, शर्म और खुद से जो एक चेहरे ना मिला पाना, बोलते नहीं न नज़रें नहीं मिला पाते थे हम, काँच के सामने भी अगर खड़े होते थे तो खुद से ही कहीं न कहीं शर्म आती थी। तो ये चीज़ें समय के साथ-साथ जैसे-जैसे दिन बढ़ता था, वैसे-वैसे फिर हावी होने लगती थी और शाम के आने तक वो इतनी कभी-कदा हावी हो जाती थी कि मुझे, ना चाहते हुए भी जा के सोना पड़ता था कि अब थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ वरना मेरा जो सर है वो बहुत दर्द होने लगता था।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अ, मैं समझ पाया आपकी पूरी बात और मैं काफ़ी ध्यान से भी सुन रहा था, तो देखिए, आप ना एक काम करिए कि इन सबसे पहले तो छोटे-छोटे ना अ, कदम उठाइए और सुरक्षित कदम उठाइए ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा। और छोटे लक्ष्य भी निर्धारित करिए और एक तरीक़े से अभ्यास करते रहिए अ, जैसा कि आपने सोच लिया है कि आपको करना है लेकिन वो जो असफ़लता का जो डर है, वो कहीं न कहीं आपको ज़ोखिम ना लेने दे रहा है। तो देखिए, आप ना कोशिश करिए कि अ, जो असफ़लता है, उसको आप बाद में सोचिए, पहले आप कुछ करके देखिए। तो देखिए अ, कई बार होता है ना कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं और बहुत कुछ सोच लेते हैं करने के लिए, तो कई बार, घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, तो ठीक उसी तरीक़े से ना असफ़लता को देखने के लिए असफ़लता होना असफल होने के लिए अ, कई बार आपको कुछ करना भी पड़ता है। तो बिल्कुल आप कुछ करिए, कुछ अ, सीखिए जैसे आपकी हॉबी है जो आप करना चाहते हैं, पेंटिंग आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप पेंटिंग कीजिए उम, बेशक कोशिश भी करिए कि आप बेहतरीन पेंटिंग करें। और देखिए अ, शुरुआत जो होती है ना, हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार शुरुआत में ही हमसे ग़लती हो जाती है, लेकिन बिल्कुल हम उस ग़लती से सीख कर के फिर शुरुआत को बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आप जोख़िम उठाए ना, तो उसमें ध्यान दें कि अ, कौन-सी जोख़िम जो है वो आपके लिए कई बार ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, कई बार अ, जो जोख़िम रहती है ना, उससे हमें सीखने को मिलता है, तो उसको भी आप अ, पहचानिए और देखिए, जो व्यावहारिक उपाय है ना, वो यही है कि आप किस तरीक़े से लोगों से मिल रहे हैं, जो आपका व्यवहार है वो किस तरीक़े से झलक रहा है। जैसे कई बार होता है ना, कि हम लोग तैयारी जब करते हैं, तैयारी जीत की जब हम लोग करते हैं तो कई लोगों से मदद माँगते हैं, तो मदद माँगने के लिए आपका जो व्यवहार है ना वो भी दिखना चाहिए कि आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, आप मदद माँगते हैं तो लोग आपकी मदद करते हैं या नहीं? जैसा कि आपने बोला लोग आपके बारे में सोचते हैं कि क्या वो सही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? लोग आपसे कहते भी हैं। तो देखिए, लोगों का ना काम है कहना, लोग कहते रहेंगे लेकिन आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं तमाम सारी चीज़ों से लड़ करके भी मैं वो चीज़ करूँगा, वो जुनून अपने अंदर महसूस करिए। और बिल्कुल उम, थोड़ा-सा ना अपने अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना बहुत अच्छी चीज़ है और आप समय निकालिए। देखिए, जब भी अ, शौक़ की बात होगी ना, तो आप जो भी करेंगे वो आपका शौक़ में ही आएगा, लेकिन बेहतर समय आप निकालिए अपने लिए और कोशिश करिए ना कि, जो भी आप काम करें पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ करें और हर दिन कुछ नया करने की नया करने की भी कोशिश करिए। देखिए, ये जो असफ़लता का डर है ना, ये जब तक आप सफ़ल नहीं होंगे तब तक आपको ये सताएगा, तो इसको हटाने के लिए आपको सफ़ल हो के दिखाना ही पड़ेगा और जो आप कर रहे हैं ना अ, बेहतर करेंगे उसमें तो बिल्कुल सफ़ल भी होंगे। और देखिए, जोख़िम आपको लेना भी चाहिए, जोख़िम नहीं लेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने अ, जोख़िम उठाने के क़ाबिल हैं? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वो चीज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अ, कि ये सारी जो भी मैंने जानकारी दी है ना, ये आपके बहुत काम आएगी और आप बिल्कुल मेरी बातों को समझ कर के आप अ, जो कदम है, वो उठाएँगे और अपनी जो पेंटिंग है, जो हॉबी है उसको बख़ूबी तरीक़े से करेंगे और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा।
जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। हाँ। जी। हुँ। हाँ। हुँ। जी। हुँ। देखिए, आपकी इतनी मदद और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और आपकी सलाह की सराहना करता हूँ।
जी, बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर पाया।